طبعًا. يعني من أكتر الحاجات اللي كانت مأثّرة فيّا من أيام ما كنّا لسه في المدرسة، كانت ماما عاملة لي رنّة المنبه بتاعنا آآ الغن الموسيقى بتاعة م كان في برنامج كده قديم أوي بييجي واحنا صغيّرين اسمه عصام والمصباح، كنّا بنحبه أول لمّا ال البرنامج ده يبدأ كنّا دايمًا نروح نتجمّع ونتفرّج عليه، وكنّا يعني مرتبطين بيه جدًا في رمضان كان بييجي في رمضان قبل الفطار على طول، فكانت علشان تصحينا بسهولة يعني وما نعملش بقى مشاكل أو مثلًا نعترض إن إحنا مش عايزين نصحى وطبعًا الحاجات اللي كنّا بنعملها دي، فكانت عاملة لنا رنّة الموبايل الم
آه. آه. إمم. كانت عاملاها رنّة على الموبايل. <chuckles>
أيوه، كانت عاملة لنا التتر بتاع الأغنية دي رنّة الموبايل ب <chuckles> فقبل ال
آه أوكي، أيوه طَب قولي لي في في أغاني تانية برضه غيرها بت بت يعني رابطاها برضه بذكريات أو حاجة؟ بس أنتِ كنتِ هتقولي حاجة الأول قبل إيه؟
أغاني بكّار. أغاني ت أغاني بكّار، و وطبعًا الأغاني اللي هي بتاعة رمضان دي الفترة الرمضانية دي، كانت عندنا م كانت عندنا مُميزة جدًا كنّا امم، هي دي الأغاني اللي كانت بتصحينا، فهي دايمًا كانت مشغلة لنا الأغاني دي قبل المدرسة الصبح واحنا نازلين، بعدين طبعًا ننزل بقى المدرسة ونسمع أغاني أم كلثوم وب كانوا بيشغّلوها قبل الإذاعة المدرسية.
آه طبعًا، طبعًا. طبعًا. أكيد. آه. إمم.
فطبعًا الأيام دي كانت بتفكّرني ب ب شقاء يعني <chuckles>
آه، جميل طيب أنتِ قُلتِ لي بكّار كمان وفي أغاني معيّنة تانية في رمضان؟
بكّار وعصام والمصباح والأغاني بقى بتاعة بدا آآ، نهاية رمضان والوقفة دي اللي هي أم كلثوم وليلة العيد، الحاجات دي كانت أساسية معانا.
آه. أوكي آه، الذكريات والحا آه طبعًا، طبعًا الأغاني الجميلة دي ناس كتير طبعًا بتتأثّر بيها.
آه، طبعًا.
طَب إمم، طَب وآمم يا ترى ب يعني بتعملي كده بقى مع أولادِك برضه نَفْس النغمات والأغاني الجميلة دي؟ أو في برضه أغاني معيّنة مثلًا أنتِ بت يعني برضه آآ، يم بز زي ذكرى كده ما بينكم بتعملي زي والدتِك برضه؟